أ ما حلو ماشي ما يعني ده ده شيء ممتاز المفروض. <chuckles>
آه وفي النيل طلَّعت، يعني عرفت أطلَّع في النيل واصطاد، وأكبر سمكة طلَّعتها كانت ممكن تقول قد حجم كف الإيد مثلًا يعني دي كانت أكبر سمكة
ما شاء الله ده حاجة كويسة بالنسبة للنيل إنك وكمان بتقول إن أنت ب بت بتجرب إن هي هواية يعني مش
آه أنا ي أول ما نزلت هو في حتة كده يعني فاهم شُفت واحد بيصطاد، أعمل إيه، قال لي بُص بتعمل كذا دخلت اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب كتير جدًا. باحس اليوتيوب بجد هو سر تعلم أي حاجة.
اهم. آه مصدر جميل بتلاقي فيه كل حاجة بتدوَّر عليها.
بالضبط. دخلت بقى أت أتفرج واتعمقت عرفت يعني أي اسمها حاجة اسمها خيَّا، وما أعرفش وإزاي ت تُربط أنت السن ما تشتريش السنون جاهزة. وإيه الفرق بين أ آه تبحرت فيه، آه تبحرت فيه حبَّة حلوين، وعرفت بقى إزاي أصطاد آه وكنت زي ما قُلت لك اللي هو مثلًا مؤخرًا كنت باطلع مع صاحب بابا ده كنا بنصطاد.
إمم. ده أنت مسكت في الموضوع بقى، واتعلمت فيه من من جذوره بقى. ده حلو أوي والله.
فآه ف
ونجحت بقى في ال في أول مرة جربت فيها، والّا بدأت تحس بفشل وإنك متضايق، والموضوع مش عاجبك؟
لأ أنت كده كده لأ أنت كده كده مش مش هتطلَّع حاجة، بس أنت فاهم أنت قاعد على أمل فاهم اللي هو لأ أنا هاطلَّع فاهم، وبجد دي علمتني الصبر شوية. يعني هي دي هي دي فرق آه لإن أنا كنت ساعات ممكن أقعد يوم مثلًا من بالليل لحد الساعة 6:00 ص أنا ما طلعتش حاجة! ما فيش. أنت عملت
إمم. حلو. امم. آه بيقولوا الصيد بيعلم ال الصبر دي اتطبقت معاك.
الصبر دي حقيقة، آه دي حقيقة. يعني علمتني الص رغم إن أنا كنت شخص بازهق جدًا، بازهق، بازهق ما ما ما أقدرش أقعد على أي حاجة، بس بازهق جدًا. بس لأ هي فعلًا بجد علمتني الصبر اللي هو لدرجة كنت زي ما باقول لك كنت باقعد ممكن من بالليل لحد الساعة 6:00 ص قاعد فاهم، باحاول أصطاد. حتى برضه كنت بافصل، يعني كنت باقعد مشغّل أم كلثوم فاهم، معايا كوباية شاي فباحس إن الجو كده يساعد برضه على زي ما قُلت لك اللي هو ال الاسترخاء جدًا.
حلو والله. إمم. آه.